Ja. Also, ich kenne das so von der Selbstständigkeit her, das geht auch vielen so, mir selbst auch, ich bin auch selbstständig, dass wenn zusätzliche Aufgaben anfallen, dass man in der Rechnung einen Mehraufwand aufschreibt und das ist eigentlich gang und gäbe. Wenn du dann sogar nau genau weißt, dass du mehr gemacht hast, du dir vielleicht sogar Notizen gemacht hast- du kommst mir ja sehr schlau vor, weil du weißt ja genau, was du tust- dann kannst du das vielleicht einfach mit auf die Rechnung packen, eiskalt, gar nicht gr drüber reden, sagen „Das und das habe ich mehr gemacht. Das ist mein Stundensatz. Äh, das ist 'n Mehraufwand, der ist mir den möchte ich gerne vergütet haben.“ Und wenn dann im Nachhinein jemand sagt: „Ja, ne, davon kriegst du nur die Hälfte, sehe ich nicht ein“, hast du trotzdem nur die Hälfte bekommen, verstehst du? Also, ist immer mehr als nichts.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Ich glaube, ich müsste es halt trotzdem vorher einmal kommunizieren, dass ich das ab, äh vielleicht sofort oder so, so handhaben würde. Ich weiß, dass es von unserer Agentur, die die Rechte an der Musik hat zum Beispiel und uns generell verbucht ähm, da gibt's keine Extrakosten für so was. Das wird nicht bezahlt, ähm
Ja. Ja. Ja. Oh, ja, mhm. Ne, ne, das ist ja das hatte ich total unterschätzt. Du hast recht, da ist ja 'ne Agentur dazwischen, das ist wieder 'ne ganz andere Sache wie bei mir oder wie bei anderen Selbstständigen. Okay. Mhm.
Mhm, ja, genau. Ja, aber es gibt tatsächlich, äh, einen anderen Aspekt, wo das ganz wichtig wäre für mich, das zu machen, und zwar bin ich in einer Agentur mit äh, bin ich noch in mit einer ank anderen Agentur zugange, von der ich viel für Events gebucht werde, auch so als Moderatorin oder so, und, ähm, die wollen mich jetzt immer mehr ins Projektmanagement mit einbinden, und da wär dieser Tipp, den du mir jetzt gegeben hast, extrem interessant, weil bei denen merke ich ganz, ganz doll, dass die versuchen, so viel wie möglich, ähm, unter eine Gage einzubringen und dann so schön v v viele Aufgaben wie möglich da noch irgendwie spontan mit reinzuquetschen und äh, ich glaube, da wär dieser Tipp richtig, richtig gut jetzt tatsächlich, dass ich das f dort, ähm, auf jeden Fall so mache, weil grade beim Projektmanagement hat man diese Stunden, die noch obendrauf kommen für alles, was man halt außerhalb der Showtage oder wie auch immer noch organisieren musste, ja.
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mehraufwand, ja.